Ben genel olarak öpülmesinden hoşlanmazdım ama bizimkiler, eee ya, Türk kültüründe var. Bir şekilde öpelim çocuğumuzu, yanaklarını sıkalım, işte, yanımızda yatıralım falan. Eee, böyle bir etkisi vardı. Babama da sırf, ya, babam olduğu için, belki saygı duyduğum için mi bilmiyorum ama mesela kuzenlerim, teyzelerim Bir de biraz tombik bir çocuktum ben. Evet.
Hıı. Evet. Hı hı. A! Evet ve herkesin sevmek istediği bir çocuk aslında. Hı hı.
Evet, evet, eee, ama dediğim gibi şımarıklık çok fazlaydı. Teyzelerim mesela beni uykuda öpmeye çalışırlardı. Eee, ben böyle şe şu sahneyi hatırlıyorum: Memleketteyim, beni böyle u uyutmuşlar. Bir teyzem böyle beni öpmeye çalıştı, tokat atarak uyandım. E, ben de bana küsmüştü. Eee çok küçüğüm ya, yani, eee, okula bile gitmiyorumdur, alt altı yaşı 6-7 yaşına kadar ben böyle devam ettim ama.
Evet. Hı hı. A! <chuckles> Peki, kaç yaşlarındasın? Hı hı. Anladım. Peki, başka kardeşin var mıydı, yani, onların sevgi dili öyle miydi?
Evet. Ya, e biz 3 kardeşiz, en küçük ben olduğum için belki, hani, bir ilgi alaka olabilir fazladan. Bö küçük çocuklar hep sevilir ya, eee, ondan dolayı.
Hıı. Evet, evet. Evet, evet. Biraz orada belki ilgiyle alakalıydı. Eee, küçük çocuk olmanın Hı hı.
Evet, akrabalarda da olurdu. Hı hı. Hatta böyle, şey, beni k
Peki, sonrasında nasıl gelişti? Evet, lütfen paylaşır mısın?
Şunu da söyleyeyim; son, beni, böyle, tatil yerinde, eee, karanlıkta falan ko ııı, kıstırıp, böyle, şey yaparlardı, "Bir tane öptürmezsen seni burada bırakacağız." falan derlerdi. Eee, öyle, eee, bir şekilde şımarıklığım devam etti, bir yerde değişti tabii ki bu. Eee
Evet, evet, onu paylaşır mısın? Hı hı. Hımm, anladım. Hı hı. Ya, bu değişim nerede oldu? Hani, gelişme çağı, ergenlik dönemi gibi gibi?